Cũng có, mình cũng có, là khi mà để mà nói về chất liệu ấy, thì mình thấy là những cái chất liệu mà nó hơi đắt tiền một tí đi, nó vượt, ờ, nó vượt quá, a, tài chính của mình chẳng hạn, nhưng mà cái món đồ đấy nó đẹp và nó phù hợp, với nó bền vững thì mình sẽ đầu tư, cố gắng đầu tư để mình có thể mặc lâu dài với nó. Ờ.
À. Ừm, xứng đáng ha. Ừm, đúng rồi, mặc lâu thì OK, đúng hông nè? Cũng hông có nhiêu đâu. Ờ, tại mình mặc ma năm 10 năm khác mà, đúng hông?
Ừm. <chuckles> Đấy, chứ còn á trước đấy mình, ờ, cũng đã trải qua cái, a, cảm giác một cái khoảng thời gian là mình mua những cái món đồ mà nó rẻ tiền, như kiểu là, chỉ có 1-200.000 thôi, là cái vải ấy nó không được đẹp và nó rất là dễ hỏng, ấy, thì nó ừm, thì nó không được bền và, à, nó lại tốn tiền. Mình cảm thấy là nó tốn tiền hơn cả những cái món đồ đắt tiền mà mình đầu tư 1 lần ấy.
Đó. Hiểu luôn. Đó, ngộ ra được chân lý luôn, đúng hông? <laughs>
<laughs> Ờ, chân lý mới luôn. Trời ơi, ừm.
Ừm, OK, nói chung là sẽ, gọi, đầu tư vào những cái chất liệu mà nó tốt tốt một xíu ha, thấm hút mồ hôi này kia, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, với cả màu sắc, ờ, như là màu sắc thì mình sẽ hướng đến màu sắc cá nhân hơn. Thì, ờ, mình là mệnh, à, à, mình là mệnh Thủy hay sao ấy, xong rồi, ờ, mình hay mua những cái món đồ mà nó sẽ là hướng về màu xanh dương, ấy, ừm. <laughs>
Ừm, thoải mái. À. Ừm, hay á, ừ, có, kiểu, theo mệnh luôn hả ta? Ừ, tính ra cũng có tính toán dữ à nha.
Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ờ, không hiểu sao mặc những cái món đồ mà màu sắc cá nhân thì mình lại thấy mình may mắn hơn. Ấy. Ừm, ừm, ừm.
Ồ, vậy đó hả? Ừ, vậy thì quá tốt rồi, h bạn cứ mặc vậy thôi. Ủa, mà ngoài màu xanh dương ra bạn còn màu khác hông?
Đúng rồi. Ừm, cũng có, mình cũng có hay mặc, à, tại vì, à, cơ thể, ừm, của mình nó hơi bé một tí nên là mình không mặc, ờ, những cái bộ đồ màu đen, màu tối màu, thì mình hay chọn những, ừm, màu, à, sáng à, những bộ đồ sáng màu hơn, đấy.
À, OK. Ừm, ồ, tính ra là bạn cũng chú trọng về cái hình thể, đúng hông nè? Để chọn cái màu sắc làm sao cho nó cân đối lại, đúng hông? Ôi, hay quá ta. Nhưng mà những cái mẹo mà, kiểu, mua đồ rồi chọn màu sắc của bạn vầy nè, đó, thì, kiểu như, bạn cảm thấy là bạn học mà ở trên mạng là nó OK hơn hay là bạn tự, gọi là, hỏi thăm những người xung quanh này kia ta?
<laughs> Đúng rồi. Đấy. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, mình là như thế đấy. Ừm.

Ừm, thì, ờ, cũng không hẳn là hỏi thăm những người xung quanh nhưng mà đôi khi là, à, mình thử một cái ch à, phong cách mới ấy, thì mình, à, mới hỏi thôi, chứ còn, à, mình định hướng cái phong cách cá nhân của mình là cũng trải qua một khoảng thời gian mình thử rất là nhiều phong cách thì mình mới chọn được một bộ đồ phù hợp, những cái phong cách phù hợp đấy, <chuckles> ừm.
Ờ. Ờ, vậy hả? Ừm, cũng cực á ha, à, tính ra là cũng phải thử nghiệm rất là lâu thì mới chọn được những cái, gọi là, quần áo nó phù hợp với cá nhân bạn, đúng hông?
Đúng rồi. Ờ, đấy, cũng có một, ờ, cái trường hợp như thế này là, ừm, trước giờ là mình theo cái phong cách, như kiểu là, phong cách văn phòng là những cái bộ đồ, ờ, ừm, ờ, tại mình cũng, công việc của mình nó cũng cũng như thế, cho nên là mình hướng theo cái phong cách của mình như thế luôn. À, à, xong rồi, à
Ừm. Sao nè? Công sở đó hả? Ồ. Cũng tiện.
Ừm, mình, à, ờm, đợt đấy là mình thử phong cách mới là phong cách, kiểu, ừm, Hip-hop xong rồi, à, đồ rộng rộng một tí. Ấy, xong rồi nó cũng vui là, ừm, à, bạn, ờ, người yêu hiện tại của mình bây giờ ấy, đợt đấy là mới quen thôi, xong rồi cũng nói một câu là, ờ, ờ, ừm, "Cậu không hợp với trang phục này đâu, đó. Ờ, ờ, trang phục hàng ngày của bạn sẽ làm cho bạn nổi bật hơn, đẹp hơn ấy." Ờ, ờ, đấy, đấy, đấy. <laughs> À.
Ồ. OK. Ủa, vậy hả? Ừm, thanh lịch hơn, đúng rồi, ờ. Ủa, mà ý là cái cảm hứng nào khiến cho bạn thay đổi cái phong cách Hip-hop luôn vậy bạn? Ý là có ai truyền cảm hứng cho bạn hông?
<laughs> A, đây, là cái đợt đấy là mình mới quen cái bạn này, mà mình thấy bạn này mặc, ừm, những cái bộ, ờ, đồ rộng xong rồi Hip-hop thì trông nó, à, đẹp trai, trông nó có gu ấy, ấy, ngầu ngầu ấy, xong rồi mình <chuckles> đấy, cũng ảnh hưởng mình, xong rồi mình, ờ, cũng đua đòi mua theo như thế, xong rồi mình nhận ra là, à, mình không hợp với những bộ đồ đấy. <chuckles>
À. Ngầu, ngầu, đúng hông? Ừm, những phong cách đường phố hả bạn? Ờ, nói chung là cũng có trải nghiệm á, nhưng mà không phù hợp thì thôi, đúng hông nè? Vậy thì hông biết có sự kiện nào đặc biệt, ví dụ như đi đám cưới này kia đi, thì bạn có thay đổi phong cách hông ta, hay là bạn cũng mặc những cái bộ thanh lịch như vậy thôi?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm.